أنا جنسيتي إيطالية، آه، جنسيتي إيطالية.
حلو، يعني أنتِ مثلًا ممكن نقول إن أنتِ إيطالية بتربية مصرية، صحيح كده؟
آه، أنا إيط نقدر نقُول كده، مش غلط، آه، أنا باعتبر نَفْسي مصرية برضو، لكن ممكن لحد دلوقتي لِسّه بافهم في حاجات في الثقافة المصرية، لحد دلوقتي ما أعرفش كل أنا مش local اللي هو أعرف آآ، في ألفاظ معيّنة باسمعها لحد دلوقتي باسأل جوزي: "مم ده معناها إيه؟ ده معناه إيه؟ آآ، أو ده يستخدم في حالة إيه؟" آآ، فيه حاجات كتيرة مش بافهمها، أو حتى عارفة اللي هو اله حاجات بسيطة زي الهزار، no، أنا الهزار المصري كتير من الهزار المصري مش بافهمه، يعني اللي هو آآ، عارفة ف مطلوب من مطلوب إنِك تبقي فاهمة آآ، ideas معيّنة، أنا الideas دي مش فاهماها، فاللي هو بييجي لي باتعلم لِسّه.
اهم. اهم. اهم. إمم. إمم. إمم. إمم. اهم. <laughs> أيوه، أنتِ أنا مُتأ آه، اللي هو مثلًا ممكن يكون حد بيهزر معاكِ فأنتِ تُقفي كده اللي هو <tsk> لأ لحظة واحدة، هو أنت بتهزر والّا بتشتم بس عشان أبقى فاهمة. <laughs>
بالضبط، بالضبط، أو أنتِ عارفة الحاجات المصرية لأ، الstandard خالص، اللي هو مثلًا إن الناس مثلًا يبدأوا يسألوكِ آآ، ماما عاملة إيه وبابا عامِل إيه وخالو عامل إيه وما اعرفش عاملة إيه، الحاجات دي أنا no م كنت مستغرباها أوي في البداية، باقول إيه ده، ف إيه ده كُلّه، فيه إيه؟! يا ام يعني، عايزين يطمنوا على كل حد ليه. <laughs>
<chuckles> إمم. إمم، إمم. ليه؟ لإن لإن مثلًا عندك مثلًا الإيطاليين مثلًا اللي هو أو في أوروبا بشكل عام اللي هو هيسألوكِ أنتِ أنتِ عاملة إيه، تمام، شكرًا، بس.
آه. آه. فقط، بعد كده مامتي وأسرتي ما لهمش دعوة، no، فاللي هو الموضوع بالنسبة لي كان جديد، بس اللي هو لمّا بتفهمي، بتفهمي، لإن هو بيبقى خلاص ده العادي، ما فيش مشكلة عادي، بس بيبقى لذيذ يعني.
بالضبط. صحيح. لأ لأ ده عا إحنا ممكن نسألِك على جد جد جد جد جدِك. <laughs>
<laughs> والله الطبع المصري وال والأصول المصرية جميلة، عامةً جميلة.
أكيد، أكيد، والله هو كان موضوع حلو جدًا وأنا اتبسطت جدًا، أنا كمان باشكرِك جدًا وأحب أكلمِك مَرّة تانية. <chuckles>
أنا انبسطت جدًا، جدًا في الكلام. تسلمي لي، تسلمي لي والله، إن شاء الله نتكلم قريّب، مع الس

والله <tsk> بُصّي هاقول لِك هو أنا يعني اتعودت إن أنا أكون بعيدة شوية بحُكم جامعتي و وشغلي برضه، ما كنتش باقضي وقت كتير في البيت. بس الفكرة كلّها إن أنتِ حاسة إن كان الأول مثلًا بتشوفي والدِك ووالدتِك حتى بعد الجواز، آه معايا طول الوقت لو في حاجة باجي معاهم، آآ فيه أصحاب حتى.
أوكي، أوكي. طبعًا يختلف. ما حتى إن مثلًا مامتِك تبقى جنبِك تساعدِك مع الbaby كان هيختلف.
صحيح، صحيح. حماتي كانت موجودة، يعني أنا كنت في بيت واحد مع حماتي، كانت هي في الشقة اللي تحتي، كنت مثلًا ممكن أنزل معاها ك أنزل أقعد معاها شوية بالليل مثلًا، ابني مثلًا يبقى تحت شوية، آآ ننزِل يعني مع بعض مثلًا نتجمع في تجمعات مثلًا عيد أو مثلًا رمضان، فاهماني؟ <tsk> فكان فيه أجواء كده بتحسسِك إن أنتِ مش لوحدِك، إنما مثلًا هنا آه مش هاقول مثلًا الر ال زوجي مثلًا ربنا يخلّيه برضه يعني كان ب بيخرجنا طبعًا آآ في وقت مثلًا مناسب بالنسبة له عشان أنتِ عارفة شغله أو كده. آآ
آه. آه. آه. آه، آه. تمام. طبعًا آه. طبعًا هو م شغله آآ رقم 1 فمش هيعرف يعني بس بسهولة طبعًا.
أكيد طبعًا، فكان الله ينور عليكِ. ففكرة بقى إن أنتِ تخرجي أوي مع نفسِك ومع الطفل أو الكلام ده، <tsk> ف وبعدين في بلد أنتِ لسه أنتِ مش عارفة فيها حاجة أوي، فالموضوع برضه بيبقى رخم يعني، فهو ده اللي مخلّي الموضوع فيه غربة. آآ صدقيني امم، صدقيني لأ يعني مصر كعلاقات حلوة جدًا إن أنتِ تقعدي فيها وكده، لكن أنتِ اتكتبِت عليكِ غربة عشان أنتِ مش عارفة تعملي مستقبل في مصر، فاهماني؟ فبقيتِ بقى خلاص مغتربة يعني. <laughs>
صعبة. اهم. حاسة بيكِ، حاسة بيكِ. صح. للأسف آه، بس يعني ده بس قصادها يعني في حاجات يعني يمكن يكونوا أحسن حتى لمستقبل الbaby اللي هو يعني ممكن العيشة ليه هو في دولة زي كده، هتكون ممكن هيلاقي فيها فرص أكتر، ممكن إن شاء الله.
أكيد. اهم. يا رب، يا رب والله. يا رب.
إن شاء الله، إن شاء الله. آآ، في مصر الوضع ج ج حلو في حاجات معيّنة، لكن، الدنيا يعني امم، أ
أكلها حلو أوي. أنا لمّا جيت هنا اكتشفت إن إحنا أكلنا في مصر حلو أوي. <laughs>
<chuckles> بجد؟ الأكل قصدِك ك كأسعار والّا ك كأطعام عامةً؟
<chuckles> آه والله. لأ مش أسعار، كطعم، وأنواع في الأكل، فاهماني؟ إن
كطعم. أنتِ عِشتِ معظم حياتِك في مصر، صح؟
آه، آه، يعني أنا لسه بقى لي داخلة في سنتين غُربة يعني مش حاجة يعني. لأ، لا، لا، لا، أنتِ كنتِ قاعدة برّه والّا إيه؟
بس قبلها ما عِشتيش برّه. أوكي، أوكي.

آآ، بُصي البدايات دايمًا كلّها حلوة. حلاوة البدايات دايمًا جميلة جدًا. بس بعد كده، كل بقى ما ال
بس في نفس الوقت، تغيُّرات كتيرة في البداية بتحصل في حياة الواحدة.
أكيد، أكيد، أكيد. يعني فوق ما تتخيلي فعلًا، أنتِ كل ما كده، كل ما تخشي في الجواز هتكتشفي تغيرات كتيرة جدًا بتحصل لِك. آه. <laughs>
أكيد. م متخيِّلة، والله أنا منتظِرة، مش مش مش مش مش منتظرة يعني، اللي هو من can't wait. لا، لأ، قصدي اللي هو م عامِلة حسابي إن ه هالاقي حاجات كتيرة، هاشوف حاجات كتيرة.
إمم. هتلاقي. آآ، وكمان بقى لمّا دخل بقى في طفل في الموضوع والخلفة والكلام ده، <tsk> الحياة بقت صعبة، والمسئوليات كتير والضغوطات اللي عليكِ بتبقى أكبر.
اهم. أها. أنتِ حملتِ بعد فترة كبيرة من الجواز والَّا مباشر؟
لأ، بحاجة بسيطة.
أوكي، أوكي.
فكلّه دخل في بعضه، فاهمة؟
طبعًا، طبعًا لسة بتكتشفي الشخص لقيتِ نفسك بتكت بت آآ، أوض يعني هو في وضع صعب أنتِ شخصيًا وكمان معاكِ شخص لسة بتشوفي حقيقته، فأكيد مش سهلة.
اهم، اهم. صحيح. لأ، لأ، مش سهلة خالص، وحصل سفَر وغربة وبتاع، فكل حاجة دخلِت في بعضها، فاهماني؟ ف مع شغلِك بقى، مع كمِّية الضغط اللي عليكِ في الموضوع، إجهاد بطريقة فظيعة. ففكرة مثلًا إن أنتِ دلوقتي تقولي لي مثلًا، آآ، "أعمل لِك إيه وتكوني مبسوطة؟" مثلًا اللي هو إيه، آآ أقعد لوحدي كده، تمام؟ ما حدِّش يكلِّمني ولا أكلِّم حد، أقعد بس كده. أنام.
بس جدعة، ما جدعة، ما شاء الله يعني، تبارك الله. آه، آه. آه. آه. مش سهلة. آه. آه. آه، يا خلاصي! طب أنتِ مثلًا مع عندِك صاحباتِك في ال في الدولة اللي أنتِ أنتِ مش عايشة في مصر، صح؟